À, có có có sử dụng cả rèm cửa nữa hả? Ê, cái này hay ha, <laughs> giờ mình mới biết luôn á. Ừm, để mình thử xem sao.
Ừ, nói chung là mấy cái rèm cửa mà nó dày một xíu thì nó mới có cái tác dụng này. Tại vì bạn biết hông? Mấy cái cái rèm cửa thì nó mềm, nó là vải mềm mà, tuy nhiên khi nó dày như vậy á thì nó nó nó sẽ, gọi là cái âm thanh á, nó nó đi xuyên qua khó hơn và điều gần gần như là không thể đi xuyên qua luôn, đó, đâm ra á nó sẽ phản lại ra ngoài. Đó, còn âm thanh trong phòng thì nó ở trong phòng thôi, kiểu như vậy. Nói chung là nó có có cái tác dụng rất là tốt. Nhưng mà còn một cách nữa là bạn có thể, gọi là, trao đổi với những cái người ở xung quanh. Có thể là có thể bạn không trao đổi vừa hết với mọi người đâu, tuy nhiên thì bạn có thể nói chuyện với lại những cái người, à, ở trong chung nhà với bạn nè. Đó, còn hàng xóm hơi khó, nếu mà người nào dễ thì bạn cũng có thể nói chuyện được, nhưng mà nói chung là hàng xóm thì có thể khó hơn. Nhưng mà nói chung á là bạn cứ, à, thỏa thuận với họ một xíu, nói với họ một xíu là, à, kiểu, a, đi đứng nhẹ nhàng rồi đừng chịu khó đừng có kéo kéo cửa rồi mạnh tay, hay là kéo ghế, kéo bàn mạnh tay, đặc biệt là vào buổi tối tầm, à, chín mười giờ này nọ. Đó, thì bạn có thể trao đổi với họ ha, và á, ờ, ừm, mình cũng phải làm cái điều tương tự để mà h gọi là, hả, ờ, đầu công bằng với họ. Đó, thì có thể là bạn biếu thêm một xíu quà chẳng hạn để nhờ họ. Đó, thì những cái cách đó sẽ giúp cho bạn đỡ bị những cái âm thanh, a, đó hơn.
À, vậy hả? Ừm. Ồ! Ê! Hay quá ta! <laughs> Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ồ. Ừm. <laughs> Mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm, công nhận đó nha, là nhờ bạn có những cái gợi ý rất là hay luôn ấy, mà là tính ra lại còn là dễ làm và dễ tìm nữa, mà đó giờ là mình cũng không hề biết đến nó luôn, để mình áp dụng thử xem sao nha. Chứ những mà cái cách của bạn đưa ra nó đều rất là đơn giản và dễ làm luôn ấy. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe cũng như là chia sẻ với mình nha!